そうですね。多分もう1年半か2年ぐらい、おそらく見てるような気がするんですが、うーん、なんかそう、結構長い間見てますね、今考えると、はい。うーん。
はい。 ええ、うんうん。 あ、はい。え、じゃあ、もう、ほんとに、こう、親のように見守ってるっていう感じなんですね。
うーん。 <laughs> ああ。いや、そうですね、どうなんでしょう、あの、そのユーチューバーさんがすごいその猫のこと大切にしま、すごい好きで大切にしてるので、あの、こう、見てるとほんとに可愛がられてるから、なんか、いや、こんな猫を家族みたいに、あの、扱う人もいるんだなと思って見てるんですけど、はい。うん。うん。
うん。 はい。 ああ。 そうなんですね。やっぱりそういった、こう、動画を見てたりすると、あ、なんか、こう、将来的に自分も猫飼いたいなとかってなったりしますか？
うんうん。 はい。 ああ、はい。ああ、あの、実は私、あの、犬派でして、猫じゃなくて。そう、猫動画見てるけど、犬派なんですよ、私。<chuckles> はい。はい。うん、そやから将来的には犬を飼いたいと思ってるんですけど、猫じゃなくて。でも、あの動画はねはい。はい。<chuckles> そう、動画は猫を見てるという。そう、矛盾があります。はい。<laughs> うん。
ええ！ あ、そうなんですね。うんうん。 なるほど、それは意外でしたね。 はい。そうなんですね。え、ちなみに、なんか、その、犬系のものを配信してる動画とかは見たりしないんですか？
うん。 はい。 はい。うん。 いや、それは探したことないんですよね。<laughs> なんなんででしょうね。あの、猫動画がたまたま多分お勧めかなんかされていて、見て、ああ、なんか楽しいなと思って見続けていて、じゃあ、まあ、こんだけ見てるんだったら登録しようかで登録して、<chuckles> それから見続けてるんですよ、別に、そう、犬か猫かで言ったら犬派だし、犬飼いたいと思ってるのに、犬の動画は見ないみたいな。うん、なんででしょうね。<laughs> はい。<chuckles>
へえ。 うん。 はい。 ああ。 それも面白いですね。うんうん。え、その、ちなみに猫動画っていうのは、だいたい、こう、どのくらいの長さなんですか？
うん。 はい。うん。 はい。 えっと、1回、短いとさんよんぷんで、長いと8分ぐらいかな。ま、だから、こう、食後の、まあ、あの、ご飯の、こう、消化に向いてるっていう感じ、はい。
はい。 うんうん。 ああ、なるほど。 じゃあ、まあ、ほんとに、こう、食後のデザートみたいな感じなってるんです
うん。ああ、そうですね。ま、あの、何かほんと習慣になってしまったので、ま、食べながら見てる時もあるし、まあ、ふたつ、そのそのユーチューバーさんと、もう1人のユーチューバーさんとを、こう、見てっていうのが割と、こう、気分転換と、こう、暇暇つぶしというか、こう、ま、癒しの時間っていう感じですね、今は。はい。
あ、はい。 うん。 はい。 ええ。え、なんか、こう、例えば逆に、あ、この日見れなくてとかっていう日もあったりするんですか？
はい。うん。 はい。はい。 そうですね、あの、携帯電話切ってて、あの、忘れてたっていうことは時々ありますね。ま、時々あるんですが、ま、でも大体は、ま、気づいて見てることが結構多いので、ま、見てなかったら、その、遡って見る時もあるんですが。あれかなですね、はい。ううん。
うん。 ああ。 うん、うん。 はい。 そうなんですね。

そうなんですね。なんか、ま、そういった形で、あのご自身は食後に猫動画を見るっていうことだったんですけど、なんかこう食後に、なんかこうルーティーン的な感じで何かを取り入れるっていうのは、結構こう、ま、なんていうのかな、あのお勧めっていうか、なんかそういう習慣っていいっていう風に思いますか？
うん。 はい。 うん。はい。 はい。ん、はい。 うん。 はい。うん。 うん。 はい。 そうですね、その習慣にも、ま、正直に言うと習慣にも言えるような気はするので、あの、ま、例えばこうヨガですとかね、なんかこう、あの、ストレスなんかストレスリダクションになるようなことをしてるとかだったら、結構凄いそれ良いと思うし、お勧めですし、ま、例えば食後の散歩とかだったら、非常にあの気分転換にもリラックスにもなって、非常に良いと思うんですが、ま、本当猫動画ってなるとね、こうどうなんでしょうね、あの、たただ好きで見ているという。<laughs> うん。だから、ま、ま、気が向いたらとか、あの、暇ならって感じですね。お勧めにするとしたら。はい。うんん。
うん。 はい。 ああ、うんうん。 なるほど。うん。 うん。 はい。 あ、そうなんですね。でも、割とその食後に何かをこう結びつけるっていうのは、ここう習慣化しやすいっていう側面もあったりするんですかね？
はい。うん。 うん、はい、うんうん。 ああ、どうでしょう、なんか確かに猫動画、2-2年ぐらい見てますからね。こう実際実際にこう、これだけ長い間別に特に苦労っていうか、ま、見たくて見てるので、あの特に何かそれによって疲労がみたいなことはないから、ま、実際そうですね、だからあの、ま、そうですね、結びついているのかもしれないですね。で、ま、しゅま、ある程度日常の中に取り入れているもの。で、ま、あの、ま、それもルーティンの一部っていう感じですね、はい。
うん。 はい。 うん。 はい。 うんうん。 あ。 はい。 なるほど。じゃあ、ま、その人それぞれ結構こう好みとか、好きなこととか違うから、ま、その食後に何かこう、ま、比較的、ま、健康的なことを取り入れるっていうのは、ま、いいんじゃないかなっていう形でお勧めでもあったりするんですね。
そう、うん。 はい。うんうん。うん。 はい。 うんうん。 はい。うん、はい。あ。 はい。 そうですね、はい、その通りです。